Se sì, mi è capitato con i miei fratelli ad Amsterdam.
<chuckles> Ah, bruttissimo. <chuckles>
Sì, le corse in aeroporto proprio da film, no? Quando vedi quelli nei film che corrono e tu: "Dio mio <giggles> l'abbiamo perso".
Bruttissi eh, bruttissimo. <chuckles> Esatto. E come te ehm, <chuckles> cosa ti è capitato? Cioè, cosa è successo?
Perché eravamo andati praticamente ad Amsterdam per i 18 anni del fratello più piccolo, <clears throat> ehm, loro convinti che: "No non ti preoccupare, abbiamo fatto il check-in online, abbiamo fatto il check-in online, stai tranquilla". Io: "Raga, ma siete sicuri?", "Sì, sì, vai tranquilla, ci possiamo arrivare all'ultimo momento". Va bene, mi so voluta fidare. Non lo faccio più, non mi fido più dei miei fratelli. Ehm, siamo arrivati in aeroporto, siamo passati giusto per così, per per sicurezza a questi del check-in e vedevo che si guardavano intorno, che aspettavano qualcuno. Come c'hanno visto, ha iniziato a fa' un cazziatone in inglese. Ha dovuto chiamare il gate, ehm: "Guarda che questi stanno qua", pipì, popò. Quella come ha attaccato ha attaccato il il telefono, c'ha guardato, in inglese c'ha detto: "Correte, dovete correre". <gasps> Oh Dio io ho guardato loro, guarda, li avrei volut li avrei voluti uccidere, anche perché poi se rimanevamo 1 notte era tutto sulle mie spalle da pagare, hai capito. Quindi tu "Eh, <chuckles> dobbiamo prendere questo volo assolutamente". <laughs> Sì, sì, quello sì, sì. Oppure un altro imprevisto che mi è successo
Okay. <chuckles> Okay. <chuckles> Non ti fidavi tanto. Okay. <chuckles> <chuckles> Okay. Mh-mh. Sì. Okay. Oddio, bruttissimo. Bruttissimo. Okay. Eh, brutto, sì, la sensazione la conosca la conosco <chuckles> Sì. Eh. <chuckles> Sì o sì. <chuckles> Mh-mh. Guarda, comunque la sensazione io la la conosco benissimo perché mi è mi è capitato a Madrid, perché allora è stato un nostro errore, perché siamo state proprio stupide, lo devo dire, perché, mhmm, in pratica, che è successo, che noi avevamo la il volo alle 6 cioè, nel senso al no, il gate chiudeva alle 6 e alle 4 e mezza stavamo ancora sulla Gran Via, che è la via principale di Madrid, quindi stavamo mangiando, perché dovevamo mangiare, non potevamo fare una cosa un po' più veloce, dovevamo pendere un panino veloce, sai, no, dovevamo mangiare lì, uhm, in un chiosco ristorantino, no no
Sì, eh. Mh-mh. Mh-mh. Ah. Sì.